Est-ce que tu peux me dire comment c'est possible de concilier simplicité et vie citadine?
Je sais pas si c'est possible déjà dans dans toutes les villes, parce que je trouve que la la vie en ville est là, son lot de de stress, de stimulation et que parfois, c'est c'est dur de, ouais, de garder un peu de sérénité avec tout ça. Et, heu, et moi, pour moi, c'est quelque chose qui est ultra important. C'est pour ça que j'ai j'ai déménagé. Heu, récemment, parce qu'en vivant avant à Paris, je trouvais justement que ma vie était, heu, tout sauf tout sauf simple.
Mmh mh. OK ouais. Mmh mh. D'accord. Ouais. Bah Paris c'est c'est l'exemple extrême pour le coup, heu, dans le cas d'une vie citadine.
Ouais.

Oui, clairement. Après, heu, clairement. Moi, je je faisais beaucoup de de sport et heu, notamment, de sport d'extérieur, donc heu
Mmh mh.
du vélo, beaucoup d'escalade, et cetera, et hem, et je sentais que j'avais besoin de de ces petites parenthèses dans la vie où, heu, où je vais couper de couper de la ville et et pouvoir me retrouver, heu, avec moi-même, avec mes amis, heu, et cetera. Donc déjà, pouvoir couper comme ça et même dans dans mon expérience de la ville, avoir quelque chose qui soit quand même, heu, d'être sur u une plus petite taille et d'avoir quelque chose qui soit un peu plus, heu, paisible, ouais, c'était important pour moi.
Ouais. D'accord. Mmh mh. OK, oui, c'est intéressant également que tu parles du sport, parce que c'est vrai que, heu, quelqu'un qui habite en ville, notamment à Paris, heu, beh, s pour certaines personnes, pour beaucoup de personnes, heu, elles apprécient aller, heu, faire du sport, heu, dans les salles de muscu mais heu, c'est un peu contradictoire avec la simplicité, parce que, bah, tu as peut-être aussi expérimenté ça, où tu te retrouves dans une salle, heu, archi-remplie avec plein de personnes et c'est c'est limite, heu, impraticable, heu, et impossible d'y aller et heu, et les du coup, les personnes vont préférer les activités extérieures mais encore une fois, les acti activités extérieures, heu, dans une ville comme Paris, bah, c'est aussi compliqué.
Exactement, oui.